E ti metti a rischio a repentaglio la tua salute e allora cioè se te te te te la sei cercata in qualche modo, no?
Eh sì, perché molte volte appunto c sono cioè se la cercano, eccoli, piuttosto che ehm, quindi è è anche
Eh sì. Eh sì, perché dei metterla de dei metterla in preventivo questa cosa, no?
Eh sì certo. Ehm, ecco, uhm, d diciamo, ecco, che penso bisogna anche educare certi valori, non so fin da giovani, appunto ragazzi appunto, ano ano ano un usarne, diciamo, queste di queste cose, ehm.
Cer Eh ma sai però, che chi è che co c come dici tu se se c'è anche ai livelli a livelli amatoriali, perché io cioè, avea ha d ha detto tu, che ha vis questi qua, magari ecco, vanno in palestra, no? E pere e pere per fare le scorciatoie, no, per accorciare i tempi, no? Piuttosto che lavorare duramente, impegnarsi, si dopano, no? Quindi imma immagina tipo un professionista, no?
Eh. Sì. Eh, sì. Certo. Eh!
Cosa cosa, mhmm, possa fare? No, che quando quando eh. Eh sì, comunque comunque hai ragione, bisogna influenz cioè bisogna dirlo proprio
Certo. Eh, sì. Ma poi, ecco Ah poi ecco, penso anche che cioè g la l'immagine stessa cioè rovino anche l'immagine stessa della di loro stessi, dello s dello stile, lo sport, ma anche di loro stessi, no, perché poi che ci che figura ci fanno, no? Che cioè do appunto poi vengono visti per: "Ah d quello è l'atleta che ha fatto questa cosa." No? Quindi
Dello sport pure, certo, dan dan del del de sì. Cer Cert no, magari sai, anche a livello anche a livello amatoriale, magari tu vai in palestra co uno, ch o vedi tutto gonfio, tutto, eh, e poi dopo ehm, dopo smetti di pende cose e si sgonfia, si affloscia, no? Eh. No. <chuckles> Cioè tipo io io io io io io fossi così non uscirei più di casa, no, perché cioè, mi vergognerei, no?
Eh. Sgo s scoppia. Certo. <chuckles> No certo, dalla v dalla figuraccia, no. Eh, cioè giustamente. E
Eh! Capito, che poi se fai quelle cose, ti vanti, no? Ti ti ti sei sei sempre gonfio, no, sei sempre
Certo, ti va Tetto, esatto, poi appena appena crolla un po' da il mondo
Eh certo, e va bene dai. Ciao ti saluto, grazie. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, alla prossima. C ciao.

Gli hanno tolto i titoli, li hanno dati al secondo, però cioè, ti vuoi mettere la soddisf do do do okay, dopo 7 anni che a me mi diceva: "Hai vinto il Tour de France," no, cioè sì, beh però ormai eh, no, ma sai quello lì che era arrivato secondo poi dopo a cui dato "M ma dopo 10 anni mi dai il titolo, no, quando m'hai fatto perdere dei contratti, la fama, il successo," no, ehm, quindi e questo qui, poi di esse di esse è stato proprio radiato e poi anche, ehm, sì, come dici tu, no, dalla mhmm, quando quando da da da dall'altare, no, scendi scendi
Certo, ma ma ma poi ecco, poi che cioè che figura fanno anche, no. Certo, non Cioè cioè dal dal piedistallo, ecco, no.
Eh sì, no, e quindi c c p con tutte le conseguenze che c'ha avuto, perché dopo la gente anche ci stava gente, che che veramente lo adorava, lo amava, no, si è sentita tradita, si è sentita
Certo. Certo. Certo se poi è è è caduto, ecco, no, dal dal dal piedistallo. Certo, certo.
Eh sì, sì, sì, sì, ti ti ti ti cade il mito, no ti cade il mito, no, sì. E quindi è secondo me ingiusto perché poi tutti quelli lì che avrebbero avuto diritto, gli è stato tolto, insomma, la soddisfazione per cui hanno la la per cui lavoravano. Eh sì, arrivava sempre lui, sempre lui, no, era tipo lo chiamavano il cannibale perché non c'era non c'era proprio no no non ce n'era per nessuno, lasciava sempre le briciole, no.
La soddisfazione, certo. Perché arrivava sempre primo, certo. Mh. Certo. Le briciole, certo. No, ehm, diciamo che in qualche modo bisogna mh.
Ah-ah. Quindi oppure sai, io io sai che cosa farei, invece? Siccome questa è una cosa che non si può debellare questa questa que questa piaga, io io lo farei lo farei libero
Sì. No, perché <tsk> Certo. Libero, okay.
No? Sì.
Mh.
Cioè, tipo tipo puoi fare puoi fare quello che ti pare. Poi dopo, certo con le cons con le conseguenze de eh sì, perché poi ci sono delle conseguenze della natura eh. C'era c'era una mhmm, una velocista americana, che faceva i 100, i 200, le staffette, mi sembra si chiamasse, ehm, Florence Griffith, una cosa del genere, Melanie Griffith. Ehm, era un mostro, no, e questa qui, faceva proprio un uso cioè si è scoperto dopo, no, un uso, ehm, esagerato del doping, addirittura mangiava l'ormone della crescita come se fosse uno snack, <chuckles> no?
Certo. Dici, a tuo rischio e pericolo, dici. Mh. Sì. Okay. Okay. Ah. Cert Esagerato. Okay. No. <chuckles> Mamma mia.
Eh, e niente dopo cioè, poi dopo dopo ha f ha avuto fama, successo, denaro, ma è morta giovane. No, qui
Eh vedi, perché poi ci sono le conseguenze, quelle
E cer certo. Quindi, se poi dopo sei tu che sei così talmente, come dire, mhmm, passami il termine, idiota, no, che per che vai a rischiare per per un momento di gloria, che poi è effimera perché passa, no?
Certo. Certo.